Allora, partiamo un po' da proprio dall'inizio, no, se trovassi qualcuno che ti dicesse: "Oggi voglio cominciare a fare qualcosa." Secondo te che consigli daresti a qualcuno che vuol cominciare qualcosa oggi?
Beh, innanzitutto gli chiederei che cosa vuoi cominciare, perché <chuckles> ovviamente ogni cosa ha un suo differente approccio e dobbiamo capire esatto, cosa c vuole fare questo benedetto signore diciamo così ehm, beh ecco ,mhmm, per ese ci sono delle cose in cui <clicks tongue> bisogna avere un certo una certa preparazione prima di avventurars mi viene in mente per esempio il fatto di andare a vivere all'estero, ehm, questa io vivo all'estero ormai da o 8 anni, ehm e le il primo approccio è stato un po' all'improv l'improvvi improvvisazione pura ehm ecco e questa è una cosa che sconsiglierei, mhmm, se un ragazzo <chuckles> venisse da me de e mi direbbe: "Ecco sto cominciando a pensare andare a vivere all'estero, vado solo zaino in spalla."
<chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Mh. <laughs> Non improvvisa
Esatto, gli direi: "Aspetta un attimo ragazzo mio, magari puoi fare questo, questo e quest'altro prima <chuckles> di andare allo sbaraglio almeno che non vai proprio per vacanza ecco."
Mh-mh. Ma sai, gli italiani sono abbastanza bravi nell'improvvisazione, però richiede tante energie no no va sempre bene, eh.
Sì è vero. Non van sempre bene. Diciamo che l'improvvisazione ti può aprire magari delle porte, ehm, che magari non sospettavi neanche di esistessero quindi co sono d'accordo con te a el questa cosa ha i suoi vantaggi però eh, mhmm, è di solito quando uno si trasferisce all'estero non è che ha fondi illimitati quindi, eh, bisognerebbe un attimo organizzarsi. Io ricordo la prima sì dimmi.
Mh-mh. Eh, beh. Ma se se sì, se se secondo te, tu che siccome l'hai vissuta in prima persona, se uno volesse cominciare ad organizzarsi per andare a vivere all'estero, no, quali sarebbero secondo te le cose più importanti da fare?
Allora ehm, innanzitutto sapere come funziona proprio a livello burocratico, legislativo, perché questa è una cosa molto sottovalutata ma, eh, ti può un attimino sorprendere. Poi, mhmm, una cosa molto importante: l'ideale sarebbe avere già un lavoro prima ancora di partire o comunque sapere che un determinato settore sta cercando del personale e quindi tu vai lì in mhmm a colpo sicuro diciamo non <clicks tongue> non vai diciamo barcollando cioè cercando <chuckles> improvvisando, andando a fare il cameriere. Certo per quello anche il suo vantaggio ecco però, mhmm, può essere molto frustrante, ti può fare perdere, ehm, degli anni di vita, mhmm, quindi sicuramente conviene, mhmm, informarsi su cosa si vuole fare e se comunque quella nazione ti può offrire appunto u mhmm, un lavoro in quel settore di cui si parla.
Mh-mh. Mh-mh. Chia Mh-mh. Eh, beh. Eh, beh. Mh-mh. Mh-mh.
Dipende anche che l'età che hai ovviamente. Se vai semplicemente per imparare la lingua e allora magari anche lavorare in un bar può essere un'ottima opzione, per carità, perché sei a contatto col pubblico quindi alla fine per forza di cose impari la lingua, ehm, straniera e quindi un consiglio è appunto di già avere un'idea precisa de del mercato di lavo del lavoro della nazione in cui ti vuoi trasferire, quello sicuramen
Mh-mh. Mh-mh. Secondo te secondo te sarebbe importante, ehm, magari parte il fattore economico perché, se uno va un po' di piattaforma, un po' di base solida economica deve averla e ma anche avere dei contatti, o degli amici o delle persone del posto, può influire tanto secondo te su questa scelta?
Sì. Ah beh sicuramente, guarda lo stavo per aggiungere era il secondo punto è appunto avere già un network di persone fidate, non dico di familiari, però ehm di un cavallo di Troia, <chuckles> ecco, che magari un amico che "ce l'ha già fatta", tra virgolette, lì ti può aiutare. Soprattutto, ci sono delle determinate città come le grandi capitali, Londra, Parigi, Berlino, in cui è veramente difficile trovare un appartamento, forse più ancora di trovare un lavoro ehm sì.
<chuckles> Ah. Sì, sì, sì. Mh. Ah, trovare trovare un'abitazione proprio difficile, probabilmente anche molto caro.
Molto difficile, molto difficile ehm, di conseguenza avere già un aggancio, ehm, è molto importante proprio per trovare un posto dove dormire perché ti puoi appoggiare da lui nel frattempo che fai le varie interviste, per ottenere un appartamento, una stanza e anziché andare in un ostello che poi diventa molto costoso. Ehm, poi, uhm, sai, quando si va a vivere all'estero ti viene a mancare la famiglia, ti vengono a mancare gli amici di sempre, è anche molto importante avere un appoggio proprio a livello umano <chuckles> con cui costruire una nuova rete di amicizia quindi non posso che concordare con te sì dimmi.
Mh-mh. Mh. Ah, sì, sì, s Perché rischi Si s si rischia un po' di essere isolati magari socialmente, se uno non è tanto, diciamo, aperto se non è tanto non ha tante mhmm ha ha difficoltà diciamo a conoscere nuove persone, si trova in un ambiente nuovo quindi eh è s è difficile trovarti farti il tuo giro insomma.
Sì. È chiaro, sì è vero, mhmm, diciamo che uno una persona che si trasferisce all'estero tende a essere un po' più aver più aperta e curiosa altrimenti magari non avrebbe neanche il coraggio di fare un questo determinato step però, mhmm, è sicuramente importante avere qualcuno che di base si conosce già prima del di questa avventura, mhmm, poi ne almeno la mia esperienza ricordo bene che i primi mesi, anche se erano mesi difficili perché magari non avevo un lavoro, non avevo una rete di amicizia importanti, però c'è quell'entusiasmo ancora <giggles> e la parte più difficile sondo me viene quando questo entusiasmo della novità scema e quindi ti devi un po' devi capire cosa hai ottenuto dopo un annetto, viene di solito questa fase e ti chiedi: "Ma perché sono qua, ho fatto bene ho fatto male?" E e lì è ancora più importante, ehm, avere già costruito una rete di amicizie che comunque ti fanno sentire a casa anche all'estero, ecco.
Mh-mh. Mh-mh. Eh, beh, certo. Mh-mh. Ma tu mi avevi detto che avevi fatto questa scelta un po' diciamo, istintivamente, un po' di petto, no?
Ehm, nella mia prima esperienza all'estero sì, perché un anno andai in Inghilterra, andai proprio alla sprovvista, andai in una città in cui non c'era lavoro, quindi alla fine è vero che ho imparato l'inglese, però insomma non ho né allegato amicizie né, ehm, n ne ho trovato un lavoro che mi sosteneva quindi dopo un po' di mesi sono dovuto tornare indietro, ehm sì.
Mh-mh. Sì, sì. Q quindi l l'errore, diciamo, se dovessi individuare l'errore più grande che hai fatto in questo viaggio a parte che avrei avrai avuto sicuramente anche tante cose che ti hanno arricchito ti hai hai imparato la lingua però l'errore che ti, ehm diciamo mhmm, ti perdoni meno qual è stato?
Sì, sì, sì, sì. Eh, il fatto che all'epoca io, 19 anni non avevo idea neanche come si cercava un lavoro, ehm, adesso ho imparato che ci sono magari, grazie a Google scrivi semplicemente lavori all'estero per madrelingua italiani e prima o poi qualcosa trovi, anzi è abbastanza fa all'epoca io non non avevo nessuna nozione di tut tutto ciò, mi sono limitato a andare nei bar e lasciare il curriculum eh e quindi insomma do
Mh, è ve Ah. Mh-mh. Mh-mh. Mh. <chuckles> Hai usato il meto il metodo base. <chuckles>
Anni '70 sì <chuckles> infatti, infatti e per carità ha il suo fascino però insomma non si fa così, quindi, io ogni tanto penso a quell'esperienza, ho detto: "Ma chissà come sarebbe andata se ehm, ave ehm, se avessi veramente mandato i curriculum alle aziende giuste e a, ehm, a quelle che cercavano l'italiano ehm, chissà" Ecco però tutto sommato, come sottolineavi tu all'inizio della domanda, <clicks tongue> anche se non è stata un'esperienza, ehm, ideale eh, comunque ho imparato l'inglese, ho costruito diciamo quelle fondamenta per poi farcela nell'altra esperienza all'estero in cui sono adesso perché adesso vivo in Germania ormai da 7 anni.
Mh-mh. Mh-mh, ma Ah. Ah o quindi avevi fatto considerazioni molto intelligente cioè dipende anche da che età hai, sai a 19 20 anni hai un'energia che riesci a forse ad adat ad adattarti a inventarti delle soluzioni, magari a un a un'altra età andare un po' così, eh, "da sprovveduto" tra virgolette diventa cioè non lo faresti più.
Esatto. Esattamente, esattamente. Poi, ehm, devi un po' calcolare non hai colpi infiniti a disposizione, no? Il tempo stringe, cioè <chuckles> a un certo punto, quindi devi un po' pensare a tutto quello che fai e le pro e le conseguenze che porta tutto ciò, quindi sì.
Eh cert Ma seco sì, sì, capisco benissimo, secondo te cercare di valutare, informarsi a proposito <tsk> della cultura del posto no, perché per esempio tu sei passato da una cultura e da tradizioni mediterranee a una cultura e a tradizioni anglosassoni. Come s come ti sei trovato? Mhmm, in quel ve in questo campo, diciamo?
Allora, sì, al di là della cultura che come immagini è molto diversa, mhmm, è proprio Liverpool essere io sono stato a Liverpool, neanche a Londra e quindi Londra, sai, è una città internazionale, vuoi non vuoi, comunque e tutti sono benvenuti, io invece sono andato in una città più provinciale, ehm, dove a malapena parlavano inglese perché lì hanno un dialetto che si chiama scouse che praticamente è incomprensibile e e quindi
Okay. Mh-mh. <chuckles> Non non si non si capiva niente.
niente, assolutamente niente e io infatti ero mezzo depresso, perché ho detto: "Ma neanche l'inglese sto imparando ma che ci faccio qua." <chuckles> Poi mhmm, lo scouse esatto. Mi ricordo che dopo 3 mesi dove dovetti andare a Londra per un cambio, non mi ricordo perché, eh arrivai a Londra e capivo tutto. Per me era come italiano quell'inglese così pulito, così British. Quindi là ho realizzato: "Eh, ma allora non è colpa mi non sono io <snorts> che il problema" ehm e quindi sì, insomma, ehm, la a l'Inghilterra è comunque molto diversa dall'Italia proprio a livello di infrastrutture, guidano dall'altra parte della carreggiata, ehm, hanno 2 rubinetti anziché uno n non hanno i miscelatori quindi tu quando ti levi la faccia, o te la lavi con l'acqua bollente o con fro con quella freddissima non c'è modo <chuckles> il bidet non sanno neanche cosa sia, eccetera ecce tutto questo per dire adesso vivo in Germania, che nonostante sia un paese insomma del sassone.
Im imparavi lo scouse. <chuckles> <chuckles> Mh-mh. <chuckles> E il bidet? <laughs> Mh. Sì.
E però ha molte più cose in comune con l'Italia, nel senso, ehm, qui <chuckles> Ing Inghilterra è proprio un altro mondo, forse il fatto che sia un'isola, non lo so, però mi è sembrato di essere veramente fuori dall'Europa. <chuckles>
Mh. Ma poi Capito. Ma poi come rapporti sociali, come ti trovavi in Inghilterra?
Ehm, non ne avevo tantissimi, ricordo che trovai una squadra di calcio, quindi giocavo con i ragazzi inglesi a calcio e lì andava bene insomma, andavo tutti d'accordo, però non ho avuto veramente tanto tempo perc ecco un'altra cosa di cui non ero esperto era la socie la vita sociale non <tsk> non sapevo come dove andare, come fare a farmi nuovi amici e poi adesso ho imparato, insomma, ci sono vari, mhmm, anche varie app che ti aiutano da questo punto di vista ecco, ehm, probabilmente se foss se dovessi tornare indietro nel tempo utilizzerei quelle app sì, sì, sì, perché comunque gli inglesi sono, ehm, molto, mhmm hanno un forte gli piace scherzare no, l'humor inglese, quindi non penso sia difficilissimo farsi amici inglesi.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Le usere le useresti, eh? Ah. Mh. Mh-mh. E poi la domanda classica no? Sia in Inghilterra che in Germania. Eh adesso c'è la domanda a proposito del cibo, del cibo, la cucina. <laughs>
Da un milione di dollari. <laughs> Beh, <chuckles> sì, beh, come immagini ehm, cioè in Inghilterra la cucina non esiste, cioè là si nutrono sì che che poi penso che non sia neanche originale dell'Inghilterra l'hanno preso da qualche altra parte il ci il famoso Fish&Chips. Ehm, cosa volevo dire? Sì, l cioè almeno in Germania ci provano, cioè almeno in Germania eh, ci sono i ristoranti di cucina tedesca, poi possono piacere o non piacere, ma in Inghilterra no, cioè proprio è <chuckles> è un concetto che non hanno quella di sedersi a r al ristorante quindi beh io cucinavo la mia cucina qua in Germania e ce l'avevo anche Inghilterra, quindi mangiavo all'italiana. Sì dimmi.
Fish& Chips. Eh beh. Ma ti è mai successo di ti è mai successo di condividere qualcosa che tu cucinavi con qualche inglese, o qualche tedesco e ti han detto qualcosa? Raccontami un po'.
Ma guarda, mhmm, a casa mia Inghilterra non c'erano inglesi, perché vivevamo in una casa c'erano ragazzi francesi, giapponesi, coreani, un misto di tutto. Quindi sì, ho fatto provare la mia cucina a loro ed è piaciuta molto. Quindi, però purtroppo non ho le l'inglese che, ehm, che ha provato appunto la mia cucina. In Germania sì, i tedeschi a allora, i tedeschi amano tantissimo la cultura italiana e soprattutto la cucina italiana, quindi sfondi una porta aperta, quando parli d'Italia gli si illuminano gli occhi quindi, <snorts> ehm, infatti insomma, ci sono un sat un sacco di turisti tedeschi in Italia non a caso. Ehm, quindi sì, sono molto soddisfatti del della cucina italiana, poi non sono un grande cuoco quindi sono contento a maggior ragione.
Mh. Okay. Eh beh. E in Germania? Hm. Hanno apprezzato insomma, sempre.
Sì, sì, sì, poi c'hanno dei prodotti che non mancano mai a casa dei tedeschi, il Parmigiano Reggiano ehm, per esempio sì, sì, parlo di prodotti italiani che comunque i tedeschi usano giornalmente quasi. Poi le mozzarelle, mh.
Mh, cose cose italiane? Ma ma secondo te no, quando uno vuole iniziare a fare qualcosa di diverso, no? Quand'è che ti conviene cambiare idea o quando ti conviene insistere? L'ultima domanda che ti fa
Mah, secondo me finché sei felice, finché, ehm, la cosa che fai ha del potenziale, capisci che magari oggi va male ma c'è il potenziale che domani andrà bene e secondo me vale la pena insistere. Se invece, eh, non hai entusiasmo magari quello è il segnale che bisogna lasciare andare e buttarsi su un'altra strada. Si può sempre tornare indietro. Questo è uno dei miei motti della vita.
Mh-mh. Mh-mh. Va bene guarda, ti ringrazio per avermi raccontato bene bene cosa che consigli daresti a chi vuole cominciare qualcosa di nuovo oggi, tipo un viaggio eccetera. Grazie mille.
Grazie a te, è stata molto interessante come conversazione.